Isso. Ah tá.
Tá? Entender quais são, assim, os gargalos que a empresa tem, ou qualquer tipo de <clicks tongue> problema, ou método, que pode ser melhorado, sabe?
Isso. Isso. É, então, por exemplo, assim, eu, eh, eu já percebi, por exemplo, no na na ra com relação ao bar, né, o bartender ali, tem várias coisas, que eu já v eu percebo, que é um pouco deficiente, e eu gostaria implementar, sabe. Mas assim, eu eu senti um pouco de frustração que quando eu tentei, eh, implementar o o o, não mudar, claro, a rotina deles, os sistemas, mas eu gostaria de implementar algo a mais, alguma coisa a mais com relação à à limpeza, com relação a a a ao <clicks tongue> ao inventário no final da noite, coisas assim. Mas eu percebi que, teve um uma resistência tantos dos dos funcionários, até como, até do meu gerente, assim, querendo dizer: "Não, olha, eh, assim, eles estão fazendo, assim, eh, tá bom assim, não precisa mudar nada." É, mas assim, eu, eh, qu eh, querendo ser a a adicionando, querendo adicionar, né, um um um trabalho, eu ma eu vejo num num processo, de querer adicionar uma coisa a mais, que vai desenvolver o trabalho deles melhor. Então, eu fiquei um pouco frustrada, que eu quis apresentar, né, um um uma uma alternativa, um método novo, alguma mudança e eu não eu fiquei frustrada, porque eu não fui bem aceita, sabe. É então, como que eu lido com isso daí então?
Uhum. Certo, certo. Hum. Certo. Uhum. Certo. Não se preocupa, uhum. Certo. Uhum. Certo. Não foi bem aceito.